Oke, kayaknya be aku berarti aku harus, eee, face-to-face gitu ya dengan suasananya langsung berarti ya, biar lebih puas gitu kali, Mas ya. Lebih jelas semuanya. Boleh sih, mmm, kayaknya perlu deh kalau kayak gitu ya, karena kalau enggak nanggung-nanggung kali, Mas, ya, nanggung-nanggung ngelakuin berendam kali, jadi, e lebih jelas masalahnya, aku juga lebih lega kali. Wah, boleh deh, Mas, idenya entar aku coba deh. Kayak itu juga bisa meringankan nih, membantu aku banget. Oke deh terima kasih banyak, Mas, udah ngasih masukan, aku udah cukup sedikit ringan nih kepalaku nih.
Iya, betul. Iya, makanya.